OK, mais je comprends. Alors quand tu me parles de phobie scolaire, c'est c'est quelque chose qui a été peut-être, heu, diagnostiqué? Tu es allée voir un un médecin qui t'a, heu, qui t'a déclarée peut-être inapte, heu, heu, à l'environnement, heu, scolaire dans son ensemble ou ou quelque chose comme ça ou c'est vraiment, heu, toi qui a décidé de faire un retrait, heu, personnel?
Mmh non. Non, c'était c'était moi, heu, qui en avait vraiment marre, j'étais angoissée, heu, heu, bah, c'était à cause de harcèlement, g ce que j'étais avec des des personnes qui qui jugeaient les les vêtements, les marques, et cetera, donc heu, heu, vu que je suivais pas le groupe évidemment, heu, on on se moquait de moi, donc je pense que ça a eu aussi un impact et heu, bah, la 2e année, heu, bah, j'ai j'ai étudié chez moi, j'avais acheté un livre, je me souviens, avec tout le programme et j'ai étudié chez moi, j'ai fait quand même les dossiers, heu, j'ai tout rendu en temps et en heure, heu, mais j'ai fait tout toute seule et j'ai quand même eu le le diplôme heureusement, heu, mais heu, oui j'ai j'avais peur, heu, vraiment d'aller, heu, j'ai j'ai failli abandonner, je l'ai pas fait parce que, heu, mes parents avaient payé les les études, c'est c'est juste ça en fait qui qui m'a fait continuer p juste pour, heu, avoir le le diplôme, mais sinon je pense que que que j'aurais arrêté en fait.
OK. D'accord.